ああ、最近見たやつは、全然方向性違うんですけど、あのちょっとあれっすか、アウトレイジとか。<laughs>
はい。 ああ。<laughs> アウトレイジって結構、あの、怖いお兄さんがいっぱい出てくる、あれですよね。
うん、そうですね。てか、あの僕、北野映画って、僕ちょっと、それこそ食わず嫌いで、全然見てなかったんですよ。で、ましてや、あの、アウトレイジなんて、もう全然眼中なかったんですけど、はい。全員が悪者でここまで構成して、この俳優をこうやって使うっていうのが、すごくたけし、やっぱやっぱ天才なんだなっていうのを、改めて感じましたね。<chuckles>
はいはいはい。 あ、そうなんですね。うん。 はいはい。 うん。う、うーん。 あ、そうなんですね。 全員悪者なんですか？アウトレイジって。
あれ、ご覧になりました？ あっ、わ、うん？
アウトレイえ、アウトレイジでしたっけ？
アウトレイジ、はい。
アウトレイジ、全員が悪者なんですか？
そう、全員が悪人なんですよね。警察、マルボウも、悪人だし。
え、え。 あ。はいはい、はい。
だから、いいいいいもんが1人もいない、小日向さんが、はい、出てるんですけど、あの、全員全員悪者なんですよね。<chuckles>
あ、あ。 はいはい。 なんか。 え、YouTube で、ちょろっとなんか、流れてきたかもしんないす。
あ、そうですそうですそうです。それで僕、あ、これは見なきゃとかと思って、見ちゃったんですけど。はい、結構スプラッタですけどね。はい。<laughs> ああ、ちょっとね、考えさせられます。ああ、こういうことなんだねっていうか、北野ワールドってこうなんだっていうのは、すごく、おもまた新しい、開示あの境地が開けました。なんか。
はいはいはいはいはいはい。 はい、あ、面白いですか？うん。 ふーん。 はい。 ほお。 ええ！ちょっと説明がうまくて、ちょっと見た見ちゃいたく、な <laughs> なりますね。
<laughs> ちょっと痛いですけどね。<chuckles>
ふーん。いや、いいですね。
ん、そうですね。
あれ、たけしも出てましたよね、そういや。たけしも出てましたよね？あの役者として。
うん？ 出てまあ、もう、出てます。それで一番主役なんですよね、彼はね。
あ、主役なんですか。
そうですそうですそうです。もうダメダメダメなほんとにヤクザで、ね、あの最後はそうか、みたいな感じで終わっちゃうんですけど。はい。
ほお。 うん。 ええええええ。ちっと、気にな気になる。
たけし、え、たっええ。<laughs> たけしワールドね、って感じすね。
気になる。 うん。いや、ちょっと。いろいろ聞けてよかったです。ちょっと面白かった。
はい。 ありがとうございます。また映画だええ。
でも、ま、ちょっとまた ええ、あの お話、聞かせてください、また。<laughs> はい。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
はい。はい、どうもありがとうございました。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
失礼します。